Eee, kalau, eee, kalau komik, ya, karena aku juga masih baca komik nih. <chuckles> Kalau iya, kalau komik, aku suka Gosho, Aoyama, e Detektif Conan, itu sampai sekarang nih, masih ngumpulin Kak. Meskipun, bacanya suka kepotong-potong ya, Kak, jadi kayak, kadang, satu <tsk> satu kasus itu kan, dia ada beberapa lembar, itu biasanya aku kalau rajin, sehari selesai sih. Tapi, kalau lagi banyak, eee, distraksi, itu kadang seminggu, kadang malah bisa sebulan. <chuckles>
Iya. Oh, iya. Mhm. Oke. Wah. Iya? Wow. Mhm? Oke, disempetin aja ya, Kak, ya? Biasanya heeh, biasanya ada ritual khusus nggak sih Kak, sebelum mulai hobi itu Kak? Kayak, ngopi dulu kah? Atau, baca apa dulu kek, gitu?
Iya. Eee, ada sih Kak, aku biasanya, eee, ini, eee, kayak, kalau belum, apa, jadi kalau misalkan aku pengen baca nih. Aku tuh, kayak harus, mandi dulu, eee mhm, suasana bersih, jadi, aku nggak pengen terus nanti kepotong, aku harus mandilah, harus apa, gitu Kak.
Atau, dengerin musik? Iya? Oh, suasana bersih mhm. Mmm, gitu? Iya.
Mhm, jadi aku mandi dulu, beres-beres dulu, beres-beres kamar, segala macam. Terus, biasanya aku siapin, eee, minuman hangat, entah teh, entah, eee, kayak green tea, gitu Kak, apa, teh hijau. Nah, kayak-kayak gitu, pokoknya, itu harus ada salah satu minuman panaslah, gitu.
Mhm. Wah. Oh, gitu? Menarik sih Kak, biasanya Kakak gampang fokus di suasana ramai, atau, sepi nih, Kak?
Mhm, iya. Eee, aku lebih suka sepi sih. Karena, kalau rame iya, aku pernah sih nyoba gimana Kak?
Oh. Tapi nggak terlalu cepat? Tapi kalau sepi tuh nggak ngantuk ya, kalau dipakai baca buku?
Eee, kadang itu yang aku cari sih Kak. <chuckles>
Oh oh iya, gimana itu Kak?
<chuckles> Eee, jadi, aku tuh kan, juga emang agak susah tidur, kan. Jadi, kadang buku itu juga aku pakai buat pengantar tidur Kak. Mhm.
Oh. Mmm, gitu? Iya sih, bisa bikin ngantuk, iya, terus gimana Kak?
Iya. Cuma aku, me ini sih, aku pilih-pilih juga bukunya. Jadi kalau, yang kira-kira ada sensasi misteriusnya, jadi kayak, eee, "Ini kelanjutannya gimana ya?" nah, itu aku hindari sih Kak. Soalnya, kalau yang kayak gitu, aku jadi penasaran dan, nggak berhenti baca, itu malah nggak jadi tidur itu mhm.
Mhm? Iya. Oh, iya iya. Mmm. Memicu adrenalin ya, Kak? Oke, wah, biasanya kapan sih Kak, Kakak tuh, paling mudah buat masuk ke kondisi fokus tuh, Kak, saat lagi baca buku ya, Kak, pagi, malam, atau apa, atau yang tadi tuh, suasana sepi?
Mhm.